طب أنت يعني ممكن يكون اللي بيشدك مثلًا إن الأسعار بتبقى رخيصة؟ يعني ده اللي بيخلّيك ت ت ت تستسهل وتجيب الحاجة وكده، فده اللي بيخلّيك أكتر إن أنت فأما تبقى كتير وكده فبيتراكم عليك، يعني إن حتّة إن الأسعار رخيصة ده هو السبب فعلًا أو أك أكتر سبب يعني؟ إمم.
بالضبط. امم. بالضبط. فعلًا، يعني عايز أقول لك السِّعر بيشدني جدًا آآ، يعني مثلًا هادّي لك برضو مثال يعني، أنا الجواكت عندي آمم، ما بالبسهاش كتير، ودايمًا بابقى يعني مثلًا محتاجها بس لمّا أكون برّه، لكن في أغلب الوقت بابقى سايبها في العربيّة، فأنا عندي ج كميّة جواكت كتير أوي، أنا باحب ماركة اسمها كولومبيا، فلقيت الجاكت نازل آآ، 60 أو 70%.
آه.
أنا عندي زيه بالضبط، يمكن بس اللونه مختلف، اشتريته. فأنا يعني أنا مش محتاج خالص جواكت، أنا عندي جواكت تكفيني بقية عمري.
وأنت مش محتاج أوي ممكن تكون إمم. كان خصْم يعني، إمم. هو العرض شدَّك وكده، إن هو فيه خصْم عليه فأنت قُلت يعني آه، لمّا أجيبه، امم، أنا فهِمتك فعلًا، طيّب أنت يعني امم بيبقى التسوق كلّه بيبقى وأنت نازل برّه ما بتجيبش حاجة أونلاين خالص؟
آه، السِّعر كان كويس أوي. ال2 بس يعني ال الأونلاين بيبقى حاجات بسيطة أوي، لكن أنا عندي فيه 3 محلات آآ، للأسف هم جنبي فعايز أقول لك يعني أنا باحب أتمشّى فيهم، يعني وأنا راجع مثلًا لبيتي ممكن أعدّي على أي واحد فيهم، بيبقى في الطريق يعني حتّى مش بامشي حاجة زيادة، باخش عايز أقول لك الناس كمان هناك آآ، تقريبًا يعني عرفوا شكلي، لأن أنا باروح هناك على طول ففيه إبتسامة، عارف اللي هو بتحس إن أنت كده في مكان بتاعك بيتك.
إمم. آه. آه، خلاص زبون المكان يعني. آه.
آه، فبابص ألاقي يعني اللي بيحصل معايا باقول أنا داخل أتمشى، أشوف إيه الجديد ومش هاشتري. وبافاجأ إن أنا باحط الحاجة في العربيّة الشنطة اللي أنا مشتري بيها الحاجة، ومروّح بيها البيت.
امم.